Hm, das war jetzt im Juli habe ich das Kleingewerbe angemeldet. Ab dem 1. ab dem 1. Juli war das, genau und die Flyer habe ich so im September verteilt, dann großflächig
Mhm.
und genau, also, September, das waren so 2 Monate, wo ich da aktiv war. Dann habe ich eben gemerkt: „Okay, es kommt nicht so viel zurück.“, und dann habe ich es bin ich erst mal ich war nicht war jetzt keine Frust, aber schon erst mal so 'n wieder so 'n Zurückziehen und so: „Okay, vielleicht ist es grad nicht stimmig.“
Mhm. Ja, verstehe.
Genau und jetzt jetzt merke ich aber schon wieder diese Energie. Ich habe trotzdem noch Lust drauf. Es ist einfach was, was ich immer ich m m l liebe das wortwörtlich. Es macht mir so viel Freude, in Kontakt zu gehen und, hm, andere dabei zu unterstützen, äh, oder auf auf bei anderen m mit anderen in Kontakt zu gehen und, ähm, zusammen auf Themen klarzumachen, die einfach im Raum sind und da 'ne Lebensfreude reinzubringen, so.
Mhm. Mhm. Ja, das hört sich auch voll schön an und 2 Monate ist ja jetzt auch noch gar nicht so lange. Ähm, super, dass du noch trotzdem deine Motivation beibehalten hast. Das ist sehr, sehr gut. Damit wirst du viel noch arbeiten können. Ähm, grade wenn man anfängt, dauert das oft einfach 'n bisschen, grade bis sich so 'n Business entwickelt. Das berichten ganz, ganz viele, dass das einfach länger gedauert hat. Plus du musst dir ja dann auch erst mal so 'ne Art Kundenstamm aufbauen und auch das kann ja 'n bisschen dauern. Von daher würde ich jetzt erst mal sagen, dass alles ziemlich normal läuft, obwohl sich das wahrscheinlich gar nicht so anfühlt, weil man hat natürlich so viel Freude und Engagement und ist so aufgeregt und, ähm ja. Hast du denn würdest du sagen, hat dich das irgendwie noch behindert in in in weiteren Aktionen jetzt, diese 1. dieser 1. kleine, vielleicht, Rückschlag, wenn man das so na nennen kann?
Hm, ja, es ist schon so was wie 'n Rückzug jetzt da. Es ist nicht, dass ich mich jetzt verschlossen hätte und gesagt habe äh, so quasi nicht kein Trotz jetzt in dem Sinn, aber schon so 'n vielleicht 'n 'n Schmerz so von wegen, ähm ich ich kenne das aus der Kindheit. Ich glaube, es ist so 'n bisschen so 'n Kindheitsthema von wegen, dass dass die Welt mich nicht so nehmen kann, wie ich bin. Das ist, glaube ich ich glaube, dass sich deswegen sich das auch so im Außen äußert und mir das so spiegelt und ich diesen Schmerz da vielleicht noch mal irgendwie, ähm
Mhm. Mhm.
so durch fühlen kann.

Mhm.
Ähm Aber es ist wie 'n Schmerz da, von wegen, dass ähm, sich eben mir niemand öffnet? Also, so 'n Wunsch nach Kontakt über diese Behandlung nach ja, genau, pa mhm.
Mhm. Ja, es tut mir erst mal leid, dass du da jetzt noch nicht so durchstarten konntest, wie du dir das am liebsten gewünscht hättest. Das ist natürlich auch 'n bisschen frustrierend dann, grade wenn jemand so klare Ziele hat wie du und so viel Engagement und Motivation und so viel Positives dahintersteckt. Ähm, wann hast du das denn angefangen zu planen? Also, seit wann bist du denn da dran?
Also, die Ausbildung habe ich Ende 2022 gemacht.
Mhm.
Und dann habe ich quasi erst mal einfach so, ähm, das privat geübt und mit Freunden und da so einfach, ähm, 'ne gewisse Routine aufgebaut, dass ich quasi sagen kann: „Okay, bin jetzt so weit in dem in der Materie und in dem Theorie und auch in der Praxis drin, dass ich sagen kann, 'ich kann damit auch nach außen gehen'.“ Und natürlich hat's auch innerlich noch Prozesse gebraucht. Also, seitdem ist auch in mir viel passiert und ich bin noch mal, äh, freier und und lebendiger geworden und dachte mir: „Jetzt ist so dieser Schritt, okay, jetzt jetzt traue ich mich und jetzt habe ich auch Lust, äh, nach außen zu gehen und mit Fremden, ähm, zu teilen, was ich was ich erfahren habe.“
Mhm. Och schön. Mhm, ja, das hört sich sehr schön an und wie lange ist das jetzt her, dass du diese Flyer verteilt hast zum Beispiel und wo du das halt äh, wo du wirklich den Schritt nach draußen gemacht hast?